Äh, wie du weißt, habe ich, äh, ja 'ne neue Stelle. Also, ähm, habe das Unternehmen gewechselt, ähm, aus, äh, diversen Gründen, unter anderem auch aus der, ähm aus dem, äh, äh, Argument heraus oder, ähm, der Notwendigkeit, ähm, der Verlagerung meiner Hauptarbeits, äh meines Hauptarbeitsbereichs, äh, ins Homeoffice. Und das ging halt in der alten, äh in der alten im alten Unternehmen einfach nicht. Plus ich habe auch natürlich mehr Gehalt und auch 'ne bisschen, äh, bessere Position. Ähm, Problem ist jetzt, ähm, dass diese Umstellung aufs Homeoffice, ähm, dazu geführt hat, dass so die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben so verschwimmen. <chuckles> Und ich weiß weil das ist 'ne neue Erfahrung, ich weiß aktuell nicht, ob das so gesund ist, ne? Also, einfach weil ich war eigentlich bisher immer 'n Freund davon, ähm so, ne, nach Feierabend ist Feierabend, und dann gibt es auch nichts mehr arbeitsmäßiges, weil, ne, äh, mein Chef das ist nicht meine
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Also, dass du beides im Prinzip komplett konsequent voneinander trennst sonst?
Genau, genau, das war bisher bin ich so gefahren. Das hat auch gut funktioniert, liegt aber natürlich auch in der Natur der Sache, dass es kein Home-Office gab. Äh, und, äh, entsprechend weiß ich nicht, ob das auch so vielleicht so normal ist oder nicht. Äh, meinst ich weiß nicht, hast du damit Erfahrung? Ist das mache ich mir vielleicht zu viel Gedanken, äh, pendelt sich das mit der Zeit ein? Weißt du, das ist alles so bisschen ungewiss gerade für mich.
Mhm. Mhm. Mhm. Meine Frage dazu wäre halt, ähm, wenn du meinst, du arbeitest jetzt im Homeoffice. Ähm, hast du da denn auch 'n eigenes Zimmer, also 'n eigenes Büro dafür direkt, oder machst du das tatsächlich einfach so, dass du jetzt sagst, okay, du hast das, äh, im Wohnzimmer. So sprich, dass es auch in deinen alltäglichen Räumen ist, wo du dich halt auch sonst außerhalb der Arbeitszeit aufhalten würdest?
Mhm. Mhm. M Ja, okay, aus dem Schlafzimmer raus jetzt nicht, aber ansonsten auch mal in der Küche oder auch schon mal im Wohnzimmer. Es ist zwar, äh, 'n Arbeitszimmer vorhanden, es ist aber noch nicht komplett ausgebaut, in Anführungsstrichen, ne? Da fehlt noch 'n bisschen was. Ähm, aber es ist eigentlich schon begehbar. Man kann man könnte also theoretisch darin arbeiten, mache ich auch ab und an, aber einfach, weil es so ich weiß, manchmal ist es auf der Couch auch einfach ein bisschen gemütlicher, muss ich auch ehrlich sagen. <laughs> Ähm, und das, äh ich habe mir gesagt, also, selber als auf jeden Fall als Prämisse gesetzt, soba sobald ich merke, dass die Arbeitsqualität drunter leidet, dann ändere ich das wieder. Aber bis dato, äh, ist da nichts dergleichen gewesen. Ich fühle mich sogar bei entspannter ra äh, Arbeits, äh, Situation sogar leistungsfähiger, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm ja, aber es ist halt einfach nur dieses klar, ne, dann ist man mal hier auch in Gesellschaft, ne? Ich wir leben in 'nem 4- Generationen-Haushalt <chuckles> und das heißt, auch die Familie sieht das irgendwie nicht so gan noch nicht so ganz als Arbeiten, und da passiert dann schon mal, ne nicht jetzt, wenn ich in 'nem Call bin oder so, das nicht. Dann sage ich auch schon ganz klar: „Jetzt erstmal die nächste halbe Stunde nicht reinkommen oder nicht stören.“ Ähm, aber kla Kinder wissen das zum Beispiel nicht, ne? <chuckles> Die verstehen das nicht immer und ähm, äh, auch während der Arbeitszeit bin ich jetzt gerade mal weiß ich nicht, ich habe gerade, äh ich habe gerade Abgabe und ich habe mache bin an 'nem Projekt dran und muss halt gerade 'n bisschen sputen. Dann passiert es halt schon mal, dass, äh, trotzdem irgendwie jemand kommt und, äh, 5 Minuten quat eben mit mir quatschen möchte.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, richtig. <laughs> Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Genau. Mhm. Genau. <laughs> Natürlich nicht. <laughs> Mhm.
Und ich erwische mich auch selber dabei, dass ich einfach manchmal, äh, die Arbeit so 'n bisschen beiseite lege und dann halt einfach auch, ne, mit der Familie oder mit den mit den Kleinen dann so spiele oder so. Auch da bisher hat das nicht irgendwie dazu geführt, dass negativ irgendwas sich, äh, bemerkbar gemacht hat. Aber ich weiß halt aktuell noch nicht, ob das so ganz ob das so langfristig vernünftig ist, weißt du?
Mhm. Genau, mhm. Ja, okay. Mhm, ja, ob das halt optimal für dich ist. Ja, also, hm, deswegen ist es ja auch tatsächlich so, ähm viele machen das tatsächlich so, wie du es jetzt machst. Also, sprich, dass sie halt das teilweise einfach aufm Sofa machen, halt im Wohnzimmer, solange es da halt nicht zu laut für sie ist, hm, und das halt von der Arbeitsqualität her auch passt. Aber, ähm, natürlich ist da die Erwägung, wie du schon meinst, so in Richtung Arbeitszimmer auch relativ gut, weil dann kannst du es nämlich immer noch versuchen, richtig abzugrenzen, dass du sagst, okay, wenn du diese Ich weiß ja nicht, wie viel du jetzt arbeitest. Aber gehen wir mal vom Standardtag aus, von 8 Stunden, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, diese 8 Stunden Arbeit, die verbringst du in diesem Zimmer. Du richtest dir das Zimmer schön gemütlich ein. Aber auch so, dass du immer noch merkst: „Okay, es ist 'n Arbeitszimmer.“ Sprich, dass du nicht damit irgendwie in dein privates, äh, Leben halt sozusagen überschwimmst, wie du es jetzt gerade hast. Auch wenn es natürlich irgendwie komfortabel ist. Und das würde ich einfach mal 'n paar Tage lang ausprobieren, vielleicht sogar 'ne Woche lang ausprobieren und dann einfach mal zu schauen, okay, wie ist der Unterschied, wenn du es wirklich so versuchst, konsequent zu Hause zu trennen, im Gegensatz zu dem, wie du es jetzt vorher machst?
Genau. Ja, mhm. Okay. Ja. Okay, das klingt erstmal nach 'nem guten Ansatz, dass man da mal so einfach mhm, ja, okay. Das, ähm ne, das, äh, werde ich definitiv mal probieren, ne? Ich bin 'n Freund davon, auch einfach mal, ähm auch einfach mal zu probieren, ne, nicht nichts kategorisch abzulehnen. Deswegen danke schon mal für den für den Rat. Ich werde das mal, ähm mal umsetzen. Aber angenommen jetzt, ich merke, dass es nicht funktioniert, ähm, beziehungsweise dass es schwer fällt oder dass ich auch da selber irgendwie so dann keine nicht mehr so diese Lust habe, in seinen hem heimischen 4 Wänden irgendwie die ganze Zeit in einem Raum zu hocken und da nur ne, das ist halt auch 'n bisschen eigenartig. Das ist halt hat halt einfach nicht diese Arbeitsatmosphäre, sogar im Büro, sind wir ehrlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal 'n Bürojob 'n Office-Job hattest sogar da, ne? Es gibt ja den Witz, dass <chuckles> man 8 Stunden zwar a offiziell arbeitet, aber davon effektiv auch irgendwie nur 3 oder 4, ne, weil hier <laughs> Genau. Ähm, dann hier und da mal eine eine eine rauchen gehen und so, ne, man kennt es.
Mhm. Mhm. Jo. Mhm. Mhm. Ist verständlich, ja. Mhm. Mhm. Natürlich. Mhm. <chuckles> 2 Stunden effektiv Kaffee trinken. <laughs> Mhm. Ne, ne, das kennt man. Also, das das kann man definitiv verstehen. Es ist es ist tatsächlich relativ schwer, das richtig abzugrenzen, da gebe ich dir recht. Aber ich würde jetzt mal sagen beziehungsweise, um dich mal zu fragen. Wo genau hast du denn da das, äh, Problem an sich? Also, ist das für dich so, dass du jetzt sagst, okay, ähm, es verschwimmt so sehr, dass es dich wirklich nervt, oder wie in dem Sinne sagst du, dass es, äh, dich negativ impacted.
Und, äh genau. Ja. Mhm, mhm. Ne, also, nerven tut es mich tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher nicht. Also, wie gesagt, bei Calls, bei wichtigen Calls, ne, da wird die wird das auch von der Familie, äh, ohne Probleme, ähm, respektiert, ne? Das ist kein Problem. Nur halt manchmal passiert es, dass wenn ich gerade wirklich so 'n bisschen so 'n bisschen so, äh, in 'ner Drucksituation bin, weil weil Zeit irgendwie, äh, gegen mich spielt, dass dann dann schon mal jemand kommt, weil ich mache das jetzt nicht bei jeder Abgabe, jedem Projekt, irgendwie bei jeder Deadline, ne, dass ich das kommuniziere innerhalb in in innerhalb der Familie, weil das ist erstmal mein Problem, ne? Das ist erstmal meine Verantwortung. Und dann muss ich nicht jetzt jedem dann sagen: „Ja, ey, jetzt hier, darfst jetzt erstmal die nächste halbe Stunde mit mir reden“ und so. Das gibt's nicht, ne? Das wäre 'n bisschen komisch. Aber da merke ich, dass es da schon so 'n bisschen mit reingeht. <clears throat> Und aber ansonsten stört es mich eigentlich nicht. Nur ich weil ich halt die Situation nicht gewohnt bin, wusste ich bisher weiß ich nicht so genau, ob das vernünftig ist, das so zu machen, weil manchmal kann es natürlich auch sein, dass ein so 'ne nicht strikte Trennung dazu führt, dass, äh, in der Zukunft sich das noch nur verhärtet, noch schlimmer wird. Dann fährst du irgendwann mal während der Arbeitszeit irgendwie einkaufen, oder dann fährst du mal da jemanden abholen, da jemanden wegbringen. Das ist ich habe nur Angst, dass ich jetzt so diese so schleichende Veränderung dann, ähm, nicht bemerke, wie gravierend das dann ausartet in eine Ne, weil das ist das, was man trainiert, wird deine beste Waffe halt, ne? <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Nein, natürlich. Mhm. Mhm. Richtig. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Kann man voll nachvollziehen. Mhm. Richtig, richtig. Also, ich, ähm ich kann das komplett nachvollziehen. Ich denke mal, ähm, da musst du dann auch wirklich 'n bisschen auch wenn wenn du jetzt sagst: „Okay, das kommt so schleichend.“ Musst du dir wirklich das so vor Augen führen und auch wirklich selber versuchen, irgendwie daran zu denken, dass du auch dann sagst so: „Jo, ähm, irgendwie überschreite ich hiermit gerade 'ne Grenze. Vielleicht sollte ich das mal zurückfahren oder konsequent lassen.“ Also, wenn du dich selber dabei ertappst, dass du das machst, dass du dir dann zum Beispiel auch explizit wirklich s sowas auch wenn das jetzt komplett, äh, komisch klingen würde, was ich jetzt sage, dass du dir dann explizit sagst, okay, dafür, äh, rauchst du die nächste Stunde keine, oder dafür trinkst du die nächste Stunde keinen Kaffee. Einfach so, dass du dir selber sozusagen damit 'ne Belohnung wegnimmst, weil du, äh, in dem Sinne, äh, 'ne Grenze überschritten hast, falls du verstehst, was ich meine.
Ja. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Okay, ich verstehe. Also, so so Selbstsanktionierung, ne? So Selbstreglementierung. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Hast du recht. Ich bin eigentlich auch ziemlich 'n konsequenter Mensch so, ne? Das heißt, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das eigentlich auch. Aber ich habe es mir bisher auch einfach ehrlich gesagt nicht vorgenommen, äh, das so strikt zu trennen. Ich habe einfach gesagt: Ich schaue mal, wie das ist, ne? Home Office, neue Erfahrung und dann gucke ich mal, wie ich gehe einfach mit dem Flow, ne? Ich bin 'n Freund davon, Dinge natürlich anzugehen. Ähm, aber ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich merke, dass, das ähm, äh dass ich das jetzt, äh, irgendwie dass es so a ausartet, ausufert, dass ich mir da so selber so 'n paar, äh, Benefits wegnehme.
Richtig. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Ne? Und, ähm, ja, ich werde gucken, ähm, wenn ich merke, dass, äh, dass irgendwie so negativ sich auswirkt auf, egal jetzt welchen Bereich, ne? Kann auch sein, dass ich einfach irgendwann, irgendwie so mit den Gedanken voll durcheinander bin oder so, ne, weil ich halt einfach diese strikte Trennung nicht habe. Hier bist du am Spiel mit mit irgend 'nem, äh, k kleinen Familienmitglied und dann bist du da mit deiner Mutter über, weiß ich nicht, irgendwas am Reden, dann deiner Großmutter da, mit
Mhm. Eben. Mhm. <chuckles> Und nebenbei bist du in 'nem Business-Call und hast bist irgendwas Wichtiges am machen, ja.
Genau.. <chuckles> Genau, genau. Da muss man auf jeden Fall mal schauen, ähm, dass man da nicht durcheinander kommt, äh, und du dann plötzlich dein, äh, dein <giggles> deine Vorgesetzte Mama nennst. <laughs> Ne, muss man gucken. Äh, kann ich mir vorstellen, ne? <laughs> Das ist in der Schule ist das immer, äh immer gerne mal dem einen oder anderen rausgerutscht und das war end end endkomisch. Ähm, dann, äh, beim im Beruf ist es, glaube ich, dann <giggles> wahrscheinlich eher unangenehm, ne, äh, ja.
<laughs> Ist bestimmt schon mal passiert von Menschen würde ich nicht genau. <laughs> Mhm. Äh, definitiv. Also, wenn mir das da passieren würde, ich glaube, das wäre mir 'n bisschen sehr peinlich. <laughs>
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, hoffen wir, dass es nicht passiert. Ja, ähm, ich werde das auf jeden Fall, ähm, weiterhin beobachten. Ähm, denkst du denn, dass, äh
Mhm. Mhm.
Also, was denkst du, was denn, äh, grundsätzlich langfristig besser wäre? Grundsätzlich jetzt, unabhängig von meiner Situation.
Es kommt ich ich würde tatsächlich sagen, es kommt drauf an, wie du dich denn fühlst. Also, fühlst du dich mit der ganzen Sache jetzt wohl, dass du jetzt sagst: Okay, du hast, ähm deine Arbeit im Homeoffice, sprich deine deine private Zeit als auch deine Arbeitszeit ist sehr nah aneinander, sozusagen. Ob du dich damit wohlfühlst oder ob du dir da ob dir da vielleicht irgendwie 'n Unbehagen kommt, weil, wenn du sagst, du f du fühlst dich damit wohl, finde ich es nicht als Problem, solange es natürlich auch auf der Arbeit nicht, ähm, als Problem irgendwie rüberkommt. Sprich, dass du dann irgendwie schlechter performst oder sonst irgendwas. Solange das nicht ist, finde ich, äh, ist das überhaupt gar kein Thema. Aber wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal, in diesen Trott gerätst, dass du irgendwelche Sachen komplett über die Grenzen schlägst, also, dass du sagst: „Okay, während du am Arbeiten bist und du müsstest theoretisch jetzt was tun, gehst du einkaufen oder, äh, fährst irgendwen ganz kurz zum Bahnhof oder sonst irgendwas", ne? Dann dann hast du natürlich 'n paar Grenzen überschritten. Und da würde ich mich dann auch wirklich selber so fragen: „Okay, ist Homeoffice wirklich gut für mich, oder sollte ich vielleicht doch lieber zurück ins Office?"
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, okay. Mhm. Okay, ich verstehe. Okay, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall alles, äh, soweit im Hinterkopf behalten. Danke für die Ratschläge. Es ist gut, mit, äh, Menschen zu sprechen, um einfach mal so 'ne andere Perspektive, 'nen anderen Blick auf Dinge zu kriegen.
Mhm. Ja, gerne doch. Mhm.
Ja, damit man so 'n bisschen so Distanz so 'ne distanzierte, objektive äh äh äh äh äh, Meinung nochmal, ähm, hinzuziehen kann. Und ja, ähm, ich halte dich auf dem Laufenden, werde dir berichten, <chuckles> wie es so gelaufen ist. <laughs> Und ja, ansonsten, ähm, wünsche ich dir alles Gute.
Mhm. Super. <giggles> Mhm. Ja.
Ja, halt die Ohren steif, pass auf dich auf.
Ebenfalls, hat mich gefreut, mit dir darüber zu reden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. <chuckles> Mach's gut, mein Bester. <chuckles> Tschau, tschau.
<chuckles> Tschau, tschau.